Nangangapa talaga ako no'n, kaya tinulungan ako ng nanay niya, eh, nanay ni yung nanay nila, oo.
Hmm. Ay oo nga, we
Ta um, pero naman naging, parang do'n ako nakaramdam talaga ng burnout kasi parang, hindi naman siya sa patakaran ng trabaho, pero kasi 'yong pag-manage ng kung paano mag-manage 'yong boss ko. Eh, ang masaklap pa, 'yong supervi 'yong production sup na nila is jowa ng jowa, na ngayong asawa na niya, ng stepbrother niya.
Oo. Ah, do'n siya nakaka-stress. Ah, okay. Da <laughs> Dalawa pa sila. <laughs>
'Di ba, tandem. Eh, I mean, mabait naman 'yong babae, medyo ano lang, medyo taratitat lang. Masu parang akala mo'y mataray na ewan. Ngayon nga parang nalaman ko, nalaman ko nga, na bumalik pala na siya do'n sa dati niyang work bago siya naging production supervisor.
Ay. <laughs> Masungit. Mataray, eh, okay. Ah, okay. <laughs> Ay.
Bu Bumalik siya doon. Sabi ko, "Ay ano na, corporate girly na pala si ate." Corpor bumalik.
Oo. O balik na siya do oo. <laughs>
Mm. So, ayun, pahirap sa'kin, grabe n na, talagang nagkaroon ako ng mental breakdown no'n, na-burnout ako. Pareho kami ng bestfriend ko kung tutuusin. Oo, actually pareho kami ng bestfriend ko kasi ayaw din niya, in the first place. <chuckles>
Pero, ah mm. Oo, ah. Kasi parang power tripping, eh. Oo. Ah, kaya kaya siguro naghanap siya ng ano, ng ka ka karamay niya na ano, oo.
Na 'Di nam ap oo, nag-compro parang nag-compromise. Kaya naiintindihan ko din kung bakit kailangan niya din ako na, parang siyempre tulungan siya. Kasi kung kung ako lang na hindi na kung ako lang, 'no, kung susundin ko 'yong sarili ko, hindi naman kasi ako talaga. Pag nalaman ko na hindi naman ako kukunin, bakit ako, pipilitin 'yong sarili ko, ay hindi.
Oo. Oo. Ah, totoo, oo. Pero tingin mo 'yong parang karaniwang, patakaran sa trabaho na nakakaapekto sa kalusugan ng isip ng mga empleyado. Bukod dito sa power tripping o 'yong parang ano, parang napagdidiskitahan ka ng boss, siyempre nakakaano 'yon, eh.
Mm. Oo, 'yon kasi parang me medyo personal kasi 'yon, eh, oo. Mer
Kaya nga, eh.
Ah, siguro sa pata kung sabihin mong policy, siguro 'yong mga ano, ah, 'yong mga, no. 'Yong mga limited lang ang pag-access sa toilet o kaya sa CR, 'di ba, o kaya, um, ano bang mga patakaran pa, 'no, nasa mental 'yo
Ay, oo. Mm. 'Yong masya parang, masyadong ano, 'no, parang strikto.
O, kaya walang lunch break. Ayon wa
Ay oo. Ay grabe naman 'yon, ba't walang lunch break. <laughs> Ay.
Lalo pag nasa private sector. Mm, walang lunch break o kaya parang, time parang ano, time based, inoorasan ka talaga. Ga siguro sa mga small companies, gano'n.
Inoorasan ka talaga. Ay oo.

Ah, na parang nara naramdaman ko kasi dun sa nag sa almost 2 years kung pag-tatrabaho dun ay nakikita ako ng manager niya which is yung ka ay yung pinaka-boss. Which is yung, ah, parang dun sa branch na yun, ah, sa branch na family business eh kasi patahian yun eh.
Mm. Oo oo. Hmm.
<clicks tongue> Um, yung step ay step half brother niya pala.
Ah, okey.
Is nakikitaan niya ako as a threat. So 'di ba parang ang sakit nun? Masakit, hindi naman sa masakit parang, okey bakit mo akong sinasabi as a threat eh ako lang naman di dito ako para mag-trabaho. Kasi akala ko in-offeran ako ng napakagaling kong kaibigan 'no pero mag-bestfriend korin parin kami. Ayan na magkasama daw kami sa as HR na tatao diya-an sa bagong venture 'di ba?
Ay hala oo, kaya nga eh. Oo gusto mo lang naman ng hanapbuhay. Mm. Ay oo. Kaya nga eh, kumbaga ano naman, napagkatiwalaan ka lang din naman ng iyong kaibigan.
Hmm. Mm, ah, eh di ano para akong ano dun eh, dun sa first job ko, para ako dun multi nagmu-multitask ako talaga. Kasi ang pinaka-ano ko talaga trabaho ko sa production, tapos nakiki-HR lang ako kasi syempre kayla gusto ko naman tulungan yung kaibigan ko, kung ano yung mga pwedeng gawin. O kaya sa pagli mo yung pagli-yace 'di ba sa, sa mga HR functions na alam mo yun kasi siya lang mag-isa.
Oo, HR. Oo. Ah. Kailangan, oo. Ay oo totoo. Oo. Eh ang hirap naman nun kung mag-isa lang siya sa HR ang dami-daming empleyado.
Mm. Ang hindi ko lang hinahawakan <clears throat> ang hindi ko lang hinahawakan dun payroll. Siyempre pasahod yun eh, si siya ang nakakaano niyan, siguro time mm siguro timekeeping oo, nakaha pinahawak naman niya ako tapos mga employee relations, kasi hawak ko yung performance, ah, kumbaga ako nagma-manage ng performance ng mga empleyado, ng evaluation ako ang may, parang ako yung safekeeper. Pero ang evaluator yung ang evaluator yung line leader tsaka yung mga production soup, pero ako yung taga-collate, ako yung pi parang taga safekeep ako and taga-compute.
Hmm, ah, oo, naging confidential oo. Oo. Ah, evaluation, mga ganun? Ay okey. Mm. Ah, kaya naman pala ano. Nakakaramdam siya ng threat. <laughs> Baka baka daw binababaan mo daw yung score niya. <laughs>
Hmm. Hindi kasi parang, yung proseso kasi doon actually sa buong production, sa pagkuha ng mga ayan yung mga performance based, mga output nila 'di ba parang, ah, may variances kasi. So yung proseso na yun, kung tutuusin winork-out ko yun ng 1 taon.
Mm. Oo. Hmm. Ay wow.

Ah, okey. Para dun?
Na parang entity na. Para sa mga may men para sa mga kasi di naman mawawala ang ano. Kailangan din may may workplace mental health pa rin na ano diyan. Ah, siyempre may mga tao na nabu-burnout, may tao na nai-stress, mga nade-depressed, di ba? Kasi sa trabaho nila. Di ba? <clears throat> So
Kaya nga eh. Totoo. Kaya nga eh. Mm, kaya importante na meron mga ganitong aktibidades na mag-ano sa kanila. Siyempre ang hirap naman magtrabaho kung nakakawalang gana, nakatamad na, nakakapagod, maapektuhan din yung, ah, lalo na kunyari sa trabaho mo dati production line yun, ah, bababa yung production tapos yung ano na magkakaroon yun ng domino effect, di ba, parang maapektuhan din yung ibang departamento.
Mm. Mm. Text. Oo. <laughs> Oo, magkakaroon talaga yun ng domino effect, oo. Kasi ano yun eh, ah, lalo kung yung policy eh pangit at sobrang parang hindi yung higpit ba, eh hindi naman makatao, yun, yun ang dapat na pinagtutuunan ng pansin din ng mga companies, 'no? Kaya nandiyan naman ang HR, hindi lang naman para protektahan yung mga kumpanya, hindi ba para na din naman sa sake ng tao na siyempre tayo, people kasi pa rin ang pinakaano eh, parang pinaka, ah, greatest asset pa rin ni company, di ba?
Mm. Kaya nga eh. Oo. Oo, para Oo. Kaya nga eh. Totoo. Kasi si kung wala sila, walang walang kikilos at walang magpapatakbo ng kumpanya. Hindi naman yung mga nasa mataas lang yung nagpapatakbo eh. Sila siguro yung utak pero yung yung kumikilos ay yung mga nasa mas
Hmm. Totoo. Malamang. Oo, yung kumikilos pa din yung mga nasa baba, di ba? Tayong mga nasa rank and file, yung mga managers natin, di ba?
Oo, kaya nga eh. Totoo. Kaya nga eh. Kaya't oo, oo. Kaya't
Sila rin, mm, sila Sila yung talaga natin.
Totoo. Kaya talaga mahalaga na pag-usapan yung mental health sa isang workplace para mabago yung mga patakaran na nagpapahirap sa mga empleyado. Kasi
Mm. Mm, siguro yun, 'no, hindi lang talaga kasi parang napapansin ko sa mga programa para mental health seminar, mental health seminar, paulit-ulit, parang wala bang ano, parang wala bang may pa-consultation naman diyan, paka free counseling, di ba?
Oo nga eh. Sabi nga nila, oo. <laughs> Oo, kaya nga eh, yun.
Sa buti nalang sa'min siguro meron, meron na-encounter naman na ako kung meron naman naging gano'ng inter hindi lang siya puro seminar lang.
Hmm, talaga, no
Di ba, may ano din, may kumbaga parang puwede kang magpaano, free coun magpa-free counseling kasi nag nag-avail sila talaga ng doktor 'no, na puwedeng or volunteers, mga ganiyan ba.
Oo. Ay, oo. Buti naman may mga ganun, oo. Nakakatuwa naman yun. Oo.
Ayon. Oo, yung mga ga, ah Oo naman, ayun, maraming salamat 'no sa pagkuwento natin, sa usapan natin. Salamat din.
Oo, salamat din. Oo nga eh.